Diciamo che io avevo scelto di andare in una famiglia che non fosse religiosa, ehm, e che non avesse bambini piccoli. Il problema è che col Covid 19 mi avevan trovato la famiglia veramente in una settimana letteralmente, quindi non erano riusciti proprio a rispettare queste cose. Sono capitata a una famiglia mormone con quattro bambini piccoli. <chuckles>
<chuckles> Quindi il tuo incubo sostanzialmente visto che avevi scelto l'opposto.
Sì il mio esatto. Il mio grande, grande, grandissimo incubo. Mhmm. Fortunatamente dopo un po' loro han capito che proprio con me della loro re re della loro religione c'era poco da fare. Nel senso io, mh, poi non essendo neanche religiosa, avevan capito che dovevan proprio lasciarmi in pace perché assolutamente a me propinarmi tutte quelle cose lì proprio vai a parare male. Ecco quindi, mhmm, avevano capito che dovevano evitare, ehm, i bambini. All'inizio magari speravano che io gli dessi un po' più una mano, mhmm, come quasi se fossi una ragazza alla pari. Però obiettivamente io gliel'ho spiegato fin da subito, ho detto: "Ascoltate, ehm, a voi vi pagano 800$ al mese per il mio cibo e per quello che consumo e oltretutto io ho pagato più di 20000€, quindi sicuramente io non bado ai vostri figli, quindi gliel'ho messo cioè ovviamente
<chuckles> Ah, okay. Mh. Sì, sì, sì, sì. <chuckles> Ma certo, non eri andata lì a fare la ragazza alla pari chiarament
No, no, no assolutamente. Poi ovviamente gliel'ho detto in modo gentile, non è che gli ho urlato contro eccetera, ci mancherebbe, però gliel'ho fatto capire perché, mhmm, stavano prendendo una brutta piega, quindi <chuckles> meglio mettere le cose in chiaro fin da subito eh. Ehm.
Mh-mh. Ma non avevi modo magari di cambiare scusa se ti interrompo, cioè di cambiare famiglia, non era possibile giusto?